Leider ist diese Freundschaft <chuckles> also, ähm, ja, leider is ja, diese Freundschaft hat, äh, kein gutes Ende gehabt. Wir haben jetzt gar keinen Kontakt zueinander, ja.
Nicht so gut gelaufen, oder wie? Oh, das ist auch schade. Oh, das ist schade, ja. Okay. <chuckles>
Aber trotzdem habe ich sehr viele schöne Erinnerungen an diese Person. Also, man hat ja schon eine Studienzeit, also man hat eine einen Abschnitt seines Lebens mit diesem Menschen verbracht und deswegen habe ich auch sehr viele schöne Erinnerungen.
Ja, ja, das ist ja wichtig, ne? Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay.
Aber so kann auch eine Freundschaft, ähm, ja, kaputtgehen, wenn bestimmte Dinge dann doch irgendwie durch Fer durch die Ferne falsch laufen, oder missverstanden werden und ich glaube, bei uns war das ein Missverständnis.
Mhm. Mhm. Mhm.

Also, nochmal Revue passieren. Du sagst einmal, Freundschaft für dich, Verlässlichkeit, Loyalität ist wichtig. Also, äh, es ist so 'n gewisses, äh, Vertrauens äh, Ding. Äh äh, du vertraust keinem, der dir Lügen erzählt so oder mal zwischendurch so oder so ist, sondern, äh, du brauchst ja schon du musst das schon fühlen so 'n bisschen, ne, höre ich da so raus und dann, äh, entwickelt sich so die Freundschaft bei dir so, also, auf auf auf der Zeit. Also, äh, kannst du da ei je jemand jetzt so äh, wenn du jetzt jemand kennenlernst so auf die Kürze, äh, v vertraust du dem dann gleich oder noch nicht?
Ja. <chuckles> Genau. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ne, ne. Also, äh, n natürlich kann man am Anfang schon sehr schnell her es ist es kristallisiert sich von selbst heraus. Am Anfang genau, es entwickelt sich eine echte Freundschaft entwickelt sich über mehrere Phasen. Aber so ob ob genau, aber ob diese ob es überhaupt zu einer Freundschaft werden kann, das, hm, beweist ja der Anfang, wie die Chemie zwischen 2 Personen oder 3 Personen auch ist, also, wie die Chemie zwischen diesen Menschen ist und ob ob sie sich gut verstehen, ob sie die gleiche Sprache sprechen.
Ah, okay. Aha. Ja, du sagst ja, das, äh, entwickelt sich. Mhm. Es geht jetzt nicht auf die Schnelle. <chuckles> Ja? Mhm. Ja. Mhm. Ja.